Correcto. Ah, entonces no es tanta, tanta diversidad cultural que hay en esa zona. Ahora cuéntame algo, el idioma, eh, ¿es catalán 100%? o, ¿te desenvuelves en español?, o, ¿has aprendido algo de catalán? ¿Cómo estás ahí para para de pronto poder sobrellevar, no? lo lo poco que has experimentado en esa ciudad.
Ujú. Ujú. Pues mira, afortunadamente aquí la o sea, yo he tenido la suerte porque sé que hay otras personas que no cuentan con la misma suerte, pero a mí las personas cuando ven que no soy de aquí, pues me empiezan a hablar así en en español, ¿no?, pero de todas formas yo empecé a tomar hace como 1 año y medio, empecé a tomar clases de de catalán y pues ya, o sea, leerlo lo sé leer, escuchar es casi así como que puedo escucharlo bien, hablar me me cuesta trabajo porque no digo, me hablan en español, entonces como que aunque yo les digo que me hablen en catalán, ya no me hablan en catalán, me hablan en español.
Ajá. Sí. Sí. Okey. <chuckles> Ah, entonces claro, pues difícil aprenderlo. <chuckles>
Sí, entonces me ha costado trabajo y la verdad es que última te digo creo que ahorita estoy como un poquito de bajón porque como no me he podido integrar, as también ya he dicho así de: "Ay, ¿para qué me pongo a aprender de este idioma, no? Ni, ni quien le importe", y así, o sea, sí estoy así muy de cortarse las venas con galletas de animalitos. Ay. <chuckles>
Ah. Mm. Ah. <chuckles> Sí, está estás con el bajón, ¿no?, definitivamente y sobre todo porque te sientes sola, porque y por el como lo hablamos al principio, por el choque que encontraste que no pensaste que iba a ser de esa manera, ¿no?, porque lo nosotros los hispanos, los latinoamericanos, de verdad que somos muy, muy accesibles para todo, le las ayudas que que no necesitan preguntarnos y la vamos dando y y no eso entonces es bien y es entendible, por supuesto, cómo tú estás sintiendo, pero mira una cosa, si por ejemplo tú no te has puesto a buscar y entiendo que no es una es un no es una zona que es demasiado multicultural ni nada de eso, pero de pronto alguna información en línea, alguna comunidad local que esté creada que tú puedas mirar o los grupos estos de los expats que hay, si de pronto no hay en la misma ciudad, pero de pronto cerca que te puedas involucrar en ciertas actividades y no es entre semana, porque pues entre semana estás ocupada el 100% del tiempo ocupando, tal vez un fin de semana, ¿has tratado como de, de buscar cierto tipo de comunidades en línea o de, de opciones, de recursos, a ver cómo te pueden ayudar antes de que tomes una decisión que que no que que vaya a ser como saltar el charco otra vez, no? ¿De pronto darte otra oportunidad? ¿Lo has hecho?
Sí. Ujú. Sí. Ujú.

Ay, pues la verdad, yo creo que estoy fase 7 de a lo mejor, no regresarme al charco, pero ya de moverme de lugar, ¿sabes? Creo que es o sea, creo que sí le puedo dar una oportunidad más, pero sí, ya estoy muy desgastada después de 4 años, porque, de verdad que uno no creería que es así, pero <chuckles> pero sí es así. Nada más, que no sé si es algo de la zona o si es algo en toda España. Entonces, también por eso estoy así de: "Bueno, puede ser que, no todo sea como aquí donde estoy".
Mm. Okey. Sí. Claro. Sí. Sí, que de pronto sea de pronto ahí nada más local y ya estás acostumbrada como al al sistema español, ¿no? Y, 4 años es un tiempo respetable para para acostumbrarte a ese sistema y a las costumbres. Y, si tendrías la oportunidad, tal vez, no sé, de irte para otra zona cerca, que encuentres ese ambiente, mu pues multicultural que que nos gusta y que, eh, estabas acostumbrada anteriormente en Barcelona. Tú si tu trabajo te da la opción de hacerlo, te puedes mudar y trabajar remoto o hasta conseguir trabajo, porque trabajo y oportunidades de verdad, si se buscan, se van a encontrar, ¿no? Pero también para que no Porque si permaneces ahí, que no te está gustando y que no te está gustando y que has tratado y no has podido y sigues tratando, darle la última oportunidad, a ver si Sí, si no, definitivamente piensa en la opción de de moverte a otra zona, porque ya lo hiciste una vez, estabas en Barcelona, te moviste para allá, ¿por qué no te puedes mover para otra parte para encontrar esa eso, eso que que estás buscando, que buscaste inicialmente, que tuviste inicialmente?
Sí. Ujú. Claro, sí, yo creo que lo con lo que me has dicho, voy a buscar esos grupos de expats. Yo creo que eso, puede ser que me ayude y me dé como ese empujón. Y si veo que no, pues a lo mejor sí, ya lo puedo buscar así en otro lugar, investigar más también de cómo es, ¿no? La la gente y todo, porque a para mí sí es muy importante esta parte de de comunidad y de sentirse apapachado, ¿no? O sea, sí es importante.
Ujú. Ajá. Sí. Claro. Eh, total, emocionalmente, sí, definitivamente. Y está bien que te sientas así, porque, bueno, e es la realidad. Pero hay otras realidades en otras partes. Entonces, sigue en tu búsqueda, sigue tratando, de verdad que seguro que sí lo vas a encontrar. Y bueno, habla con con tu empresa si te pueden dar la oportunidad, ¿por qué no, no?
Claro. No, pues sí, oye, muchísimas gracias por escucharme. La verdad es que ha sido muy sanador para mí y por tus tips.
<chuckles> Muchísima suerte te deseo, que tengas buen día.